उहुँ। जी, तो मैं सवाल का अगर यही उत्तर दूँगी ना कि मैं बहुत सारे शहरों में रही हूँ कहीं न कहीं अ, और तो उससे क्या होता है ना मैं अगर किसी को बोलती हूँ कि मैं बहुत सारे शहरों में रही हूँ तो अ, पीपल गैस कि तुम्हारे पापा आर्मी में थे क्या? तो मैं बोलती हूँ, "नहीं, आर्मी में नहीं थे।" बट हाँ, क्या होता है ना कि मैं अस स्टडीज़ के लिए मतलब मैं का काफ़ी साल हॉस्टलस में ही बिताया है, मैंने काफ़ी साल। तो मैं नए न अ, बहुत सारे शहरों में रही हूँ, बहुत सारे स्टेट्स में रही हूँ काफ़ी। तो ये जो अनुभव होता है ना हर नए शहर में जाकर के, तो हर नए शहर की जैसे कहते हैं ना कि भारत जो देश है, वो उसमें हर 100 किलोमीटर में एक नई संस्कृति होती है, नया खान-पीन होता है। तो कई बार तो वही चीज़ है हर शहर की ना एक अपनी महत्वता होती है। अ, तो अगर मैं आपको अ, शेयर करूँ अ, तो वाइजेक का मैं आपको बताती हूँ विशाखापट्टनम का साउथ में। तो मैं वहाँ अ, श्री चैतन्या में पढ़ती थी। एंड जब मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे गयी तो मेरी ना सोच ऐसी थी उस टाइम पे कि यार साउथ में ना मतलब मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, तो साउथ में ना अ, साउथ में ना लोग क्या मतलब अ, बहुत बिंदी-विंदी लगाते हैं, सूट-वूट पहन के रहते हैं। <laughs> तो बड़े संस्कारी से होंगे। यू नो हम लोग की तरह नहीं होंगे मतलब हम लोग जितने उटपटांग होते हैं। बट जब मैं वहाँ गई द वेरी फर्स्ट डे मैंने जब बीचेज़ पे देखा कि भई ऐसा कुछ नहीं है ये मेरी सोच थी। <laughs> बिल्कुल उसका जस्ट उल्टा है और कुछ भी वैसा नहीं है तो बट धीरे-धीरे आप जब शहर में रहने लग जाते हो तो अ, आपको कल्चर वहाँ का पता चलता है। वहाँ के लोगों के बारे में आप जानते हो, वहाँ का खाना-पीना सब कुछ और मुझे ना अभी तक मे मैं बहुत सारे शहरों में रही हूँ और मुझे हर शहर बहुत प्यारा है कहीं न कहीं, क्योंकि मेरी बहुत सारी हज़ारों यादें जुड़ी है हर शहर से कहीं न कहीं, है ना? तो मैं किसी को बुरा नहीं कह सकती अ, बट वाइसेक से भी बहुत प्यारी यादें हैं और मैं हम पता है हम फ्रेंड्स अभी भी डिसाइड कर रहे थे कि वहाँ मिलते हैं यार फिर से, बट वो ना हो नहीं पाता अब जॉब वोब के बाद तो कहीं ना। तो खाने से भी बहुत रिलेटेड रहा है, मेस से लेना खाना। वही डोसा, इडली और अपम <chuckles> सब कुछ बहुत एन्जॉयबल रहता था वहाँ का।
ओह! हाँ जी। बढ़िया। हाँ जी। बिल्कुल। बात तो सही है। हाँ, हाँ। जी। अच्छा, अच्छा। बिल्कुल। अ, हाँ। जी। <laughs> जी। बिल्कुल। सही कहा। ये तो बहुत अच्छा है। अ, बिल्कुल। जी। <laughs> तो बढ़िया बात है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि आपने कहा कि सारी चीज़ें बड़ी अच्छी थी। लेकिन देखिये सारी चीज़े तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो सकती। कुछ तो ऐसी चीज़े होंगी जो कि आपके लिए थोड़ी मुश्किल रहती होगी। क्योंकि देखिये कभी-कभी हम जब नए शहर में जाते हैं ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एडजस्ट करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है या फिर ऐसा लगता है ना, कि ये हमारे शहर में ज़्यादा बढ़िया था और यहाँ पर उसकी थोड़ी सी कमी लग रही है। तो कोई भी ऐसी चीज़, कोई छोटी बात, कोई कोई भी ऐसा अनुभव रहा हो, तो उसके बारे में बताएँ।
हाँ।